Ừm, quá là tuyệt vời luôn! Khi mà rõ ràng là tất cả mọi người đều nhìn nhận ra được vấn đề và cùng nhau thay đổi nhỉ? Chứ còn nếu mà kiểu nh ừ, chỉ, ừm, tất cả mọi sự cố gắng chỉ đến từ một phía thì có lẽ là cái sự cô đơn nó sẽ càng ngày nó càng càng mạnh hơn, càng sâu hơn thôi. Bạn có nghĩ thế không? Kiểu, chỉ một bên cố gắng thôi ấy. Ừ.
Ừ. Ừ, đúng rồi đấy! Ừm. Bởi vì là nếu như mà không có sự cố gắng của mẹ mình này, thì mình sẽ chỉ biết trách móc mẹ mình thôi, bởi vì nếu như mình không cảm nhận được tình yêu ấy, thì mình sẽ không cảm thấy là mẹ mình đã cố gắng vì mình đâu mà mình sẽ nghĩ là mẹ mình chỉ vì bản thân mẹ thôi. Nhưng mà bởi vì mẹ mình đã thật sự là thể hiện cái tình yêu đấy cho mình này, thế nên là mình mới cảm nhận được rằng là, ừ, mẹ mình cũng thật sự rất là yêu thương mình. Và chị gái mình nữa, chị gái mình cũng rất là yêu thương mình, có nghĩa là chị rất là chiều mình và mình cũng cảm nhận được cái tình yêu đấy. Thế nên là mình mới quay lại đối xử, ừ, cố gắng đối xử thật tốt với cả chị.
Ừm. Ừm. Đấy! Ừm. Ừm, thế thì bây giờ cái cảm giác cô đơn trong gia đình đấy nó gần như là đã được chữa lành rồi, phải không? Rất là tuyệt vời! <chuckles>
Ờ. Ừm, mình nghĩ thế. Nó nó được chữa lành về cái mặt mà, ờ, gọi là, cái v ờ, cảm xúc đấy thôi, nhưng mà thật ra là nó vẫn có khá là nhiều hệ lụy, ờ, ảnh hưởng sang đến những cái chuyện khác. Ừ, bởi vì là những cái vết thương của thời thơ ấu thì đôi khi sẽ phải dùng cả đời để chữa lành.
Ừm. Cảm xúc nè nhỉ? Ừ, đương nhiên! Đúng rồi, đúng rồi. <chuckles> Ờ, nói chung là những cái gì nó là có cái vết sẹo ấy, thì đương nhiên là vẫn phải chấp nhận và sống với nó, chẳng qua là sẽ cố gắng để làm mờ nó đi. Nói chung là mình rất là cảm ơn cái sự chia sẻ một cách rất là cởi mở và chân thành và sâu sắc từ bạn ấy. Mình cũng học được rất nhiều bài học từ cái sự chia sẻ của bạn đấy. Cảm ơn bạn rất nhiều nè! Ừm.
Ờ. À, cảm ơn bạn đã lắng nghe. Chào bạn!